É. Porque com o dinheiro vem outras energias que são negativas, né, porque o dinheiro não é uma energia positiva. O dinheiro é energia negativa se for pensar É, é, muito dinheiro. O dinheiro é bom sim, né, a gente precisa dele pra sobreviver, pra ter as coisas, né, eu acho que todo mundo tem que buscar isso. Mas, fortuna, aí já é diferente, né?
E É, o é, no caso a cobiça, né, digamos, vamos dizer. Muito dinheiro, no caso. É, é aquele Claro. Estabilidade econômica, é, aqui sim. Eu concordo plenamente com você. É aquele ditado, né, o sabe que que é mais difícil? Eh, vocês eh, a pessoa que chega ao topo de, eh não, o mais difícil é se manter no topo. Dá mais trabalho
Caí. As pessoas se suicidam. É se manter, e quando cai se s né, a acaba tirando a própria vida, né.
E isto é, exatamente. E com relação à saúde, né, quais são os ah o os sacrifícios que você faz pra atingir a atingir esse objetivo de ter uma vida saudável pra você poder viver mais? Quais são quais são as coisas que ah, o tipo de alimentos que você, ou o sacrifício que você faz com relação a a isso? Saúde.
A questão da alimentação e da saúde?
Exato. Você faz exercício? Você vai na academia? Você corta açúcar? Come menos carne? Como é que é, então?
Sim, eu faço exercícios. É, eu faço exercício diariamente, né. É, eu como saudável, tento comer saudável todos os dias, né.
Perfeito. Esse é outro sucesso, né, você a eh, voc você planeja esse objetivo pra sua vida no no campo da saúde que é difícil de manter. Eu d eu digo por experiência. Eu eu tenho quarenta e dois anos de idade. Eu cortei açúcar da minha vida, muito difícil pra mim.
É. É. Uhum.
Eu sou gaúcho, eu estava acostumado a comer churrasco mal passado, carne mal vermelha mal passado. Nunca mais eu fiz isso, que é também é horrível. Então eu imagino que, eh sim.
Sim. É. São várias coisas que a gente, pra ter saúde, a gente precisa cortar, né. Açúcar, gordura, eh, não ser sedentário, né, até tomar sol, né. <chuckles> É, menos glúteo, hum. Glúten, né. Hã.
Exatamente. Gordura. Glúteo. É, menos glúteos e e você tá atingindo o sucesso também nessa nesse objetivo da sua vida?